ค่ะ อยากจะให้คุณช่วยเล่าเรื่องที่แบบประทับใจ น่ารัก ๆ ของน้องสัตว์เลี้ยงหน่อยอะค่ะ
ค่ะ ค่ะ โอ้ ได้เลยค่ะ ก็ที่บ้านก็จะมีน้องหมา กับน้องแมวนะคะ เอาเป็นตัวไหนก่อน น ดีคะ?
อืม ค่ะ โอ้ งั้นขอเอาเป็น เป็นน้องแมวก่อนดีกว่า มาแบบง่าย ๆ ก่อน น้องแมว ค่ะ
ค่ะ อ้อ ได้เลยค่ะ ก็น้องแมวนี่ก็คือเหมือนคุณแม่เขาไปได้มาจากเพื่อนของเขาอะค่ะ แล้วคราวนี้ก็เป็น เป็นน้อง 2 ตัว เป็นพี่น้องกัน เขาก็มาด้วยกัน แล้วตอน ตอนเด็ก ๆ อะค่ะ ด้วยความที่เขา เขาเพิ่งมาบ้านใหม่ใช่ไหมคะ แล้วเขาก็ เหมือนเขายังไม่คุ้นอะ แล้วคราวเนี้ย สักพักเราก็หาเขาไม่เจอ เราก็ เอ๊ย หรือว่าเขาแอบออกไปข้างนอกบ้านหรือเปล่า? แบบว่าเขายังไม่ชิน ก ไม่ชินกับบ้าน แล้วเขาก็แบบพยายามหาทางกลับบ้านเขา แบบ หาตั้งนานค่ะ หานานเป็นชั่วโมงเลยนะคะ สรุปอยู่บนผ้าม่านค่ะ
อือฮึ ค่ะ อา อือฮึ ค่ะ อืม ๆ อืม <chuckles> อยู่บน บนผ้าม่าน คือหมายถึงว่าตรงที่มันเป็นแบบเป็น เขาเรียกอะไรนะ เป็นเหมือนเสา อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ เป็นราวอะ เออ ใช่ โอ้ เป็นรางมัน ขึ้นไปอยู่ข้างบนนั้นอะนะ ทั้ง 2 ตัวเลยเหรอคะ? อยู่ด้วยกัน
ใช่ ใช่ค่ะ เป็นรางมันค่ะ เป็นรางมัน ใช่ เป็นรางข้างบนค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ 2 ตัวค่ะ อยู่กัน 2 ศรีพี่น้องเลยค่ะ แบบว่าก็ไม่รู้นะคะ ตอนแรกก็ "เอ๊ย ทำไมขึ้นไปอยู่บนนั้น?" แล้วน้องยังตัวเล็ก เราก็คิดว่าน้องคงไม่ค่อยซนสักเท่าไร แล้วก็ด้วยความ ด้วยความบ้านใหม่ เขาคงแบบ เอ๊ย ไม่กล้าทำอะไรแบบนี้หรอก หันไปอีกที อ้าว ไปอยู่ข้างบน เรียกก็ไม่ตอบ หลับปุ๋ยเลยค่ะ
อือ อือ อา โอ้โฮ อืม ค่ะ เออ เออ เออ เออ น่าจะเป็นแบบว่าที่ที่เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยเนาะ แล้วคือเขาลงมาเอง หรือว่าคุณไปช่วยให้เขาลงมาคะเนี่ย?
ใช่ น น่า น่าจะอย่างนั้นนะคะ ก็ตอนนั้นก็หยิบน้องลงมาค่ะ อุ้มน้องลงมา 2 ตัว แล้วพอสักพักน้องก็ปีนขึ้นไปใหม่อะค่ะ ก็เลยสงสัยต้องเป็นที่ประจำเขาแล้วแหละ ก็ต้องยกให้เขาไป ใช่
อืม อืม อ๋อ เออ แล้วตอนนี้ยังเป็น ตรงนั้นยังเป็นที่ประจำของเขาอยู่ไหมคะ?
ตอนนี้เขาไปนอนนอกบ้านแล้วค่ะ ในบ้านโดนน้องหมายึดไปแล้วค่ะ เขา เขาจะเข้ามา น้องแมวเนี่ยจะเข้ามาก็ต่อเมื่ออาหารเขาหมด เขาจะมาเรียก เขาจะมาเรียกเลยนะคะ แบบว่าเขาจะมา เหมือน ส มิ ค่ะ แบบเสียงแมว เสียงแมวแบบเหมือนเสียงแมวตัวผู้อะค่ะ เคยได้ยินเสียงแมวตัวผู้ไหมคะ เสียงมันจะใหญ่หน่อย แต่ที่จริงที่บ้านเป็นแมวตัวเมียนะคะ
อ้อ อ๋อ อืม อืม ค่ะ อ๋อ อือ อือ <chuckles> อือฮึ เคย เคย อา อ้าว เหรอคะ? แล้วทั้งคู่ที่มาด้วยกันนี่คือเป็นตัวเมียทั้งคู่
ใช่ค่ะ เออ ที่มาด้วยกันใช่ไหมคะ ก็เป็นทั้งตัวผู้และก็ตัวเมียค่ะ แต่ตัวผู้นี่เขา ตัวผู้นี่เขา สันนิษฐานว่าน้องน่าจะโดนน้องงูในป่าแถวบ้านกินไปแล้วค่ะ เพราะน้องหายตัวไป ใช่ค่ะ น้องหายตัวไป แล้วน้องก็ ก็ไม่ อ คือหาไม่เจอ แล้วก็มันไม่ได้มีร่องรอย แล้วพอหลังจากที่น้องหายไปสักพักหนึ่งอะค่ะ ก็เจอน้องงูเหลือม หรืองูหลามเนี่ยแหละค่ะ ยาวประมาณ 3 เมตรครึ่งค่ะ
ค่ะ อ๋อ โอ๊ย น่าสงสาร โอ้ ตายแล้ว อืม ค่ะ อะฮะ

เออ น้องแมวตัวเก่า เขาไม่ค่อยแฮปปีอะค่ะ เขา
อืม เหมือนเจ้าถิ่นอะเนาะ
ใช่ค่ะ ด้วย แล้วด้วยความที่น้องตัวใหม่ ที่เข้ามาเป็นตัวเมียด้วยกัน แล้ว มีคนเคยบอกว่า ถ้าเป็นตัวเมียมาด้วยกันน่ะค่ะ เขาจะไม่ถูกกัน ทั้ง ทั้งน้องหมา น้องแมวเลยนะคะ ตัวเมียเขาจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็คือ บางทีเขาก็ดีกัน บางทีเขาก็ไล่ตบกันอะค่ะ ก็เลยไม่รู้ว่า สรุปเขาจะ เขาจะดี หรือ เขาจะร้าย แต่ว่าเขาก็อยู่ด้วยกันได้นะคะ เหมือนต่างคนต่างอยู่ ใช่ค่ะ เหมือนต่างคนต่างอยู่
อืม ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ มันก็ลิ้นกับฟันแหละเนาะ เออ มันเหมือนลิ้นกับฟันอะแบบ อืม ใช่ แล้วพอมีน้องหมาเข้ามา เป็นยังไงบ้างคะ ไหนเล่าให้ฟังหน่อย น้องหมา?
ใช่ ค่ะ ก็น้องหมาเข้ามา ใช่ไหมคะ น้องหมานี่ ก็ได้มาจาก เพื่อนคุณแม่อีกที เขา น้อง เออ น้องหมาของเขาคลอดลูก แล้วเขาก็เลยแบ่งมาให้ 2 ตัวค่ะ ก็ตัวผู้ตัวหนึ่ง ตัวเมียตัวหนึ่ง ตอนเอามาน้องแมวเขา เออ เป็นพันธุ์ผสมอะค่ะ พันธุ์ผสม น่าจะพันธุ์ไทยกับ French Bulldog อะค่ะ
อืม ค่ะ อืม เป็นพันธุ์อะไรคะ? อ๋อ ค่ะ อืม โอเค
ไอ้ ไอ้ตัวที่มันหน้าย่น ๆ หน่อยอะค่ะ
ย่น ๆ เออ เอ๊ย แล้วแบบ เขาก็จะแบบว่าแอ็กทิฟหน่อยด้วยไหม ตัวหน้าย่น ๆ เนี่ย เขาจะแบบชอบวิ่ง ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ โอ้โฮ โอ้ สุด ๆ ค่ะ สุด ๆ ค่ะ สุด ๆ มาก
อืม โอ้ อย่างงี้พอมาเจอน้องแมว ที่เป็นเจ้าถิ่นนี่ เป็นยังไงคะ?
อื้อฮือ สุดยอดเลยค่ะ คือ ตอนแรกที่เขาเข้ามา คือ ด้วยความที่เขาตัว ตัว ยังตัวเล็กอยู่อะค่ะ ยังไม่ถึงเดือนเลย แล้วแบบน้องแมวนี่ คือ ตัวใหญ่แล้วนะคะ ใหญ่ประมาณน้ำหนักตอนนั้น ประมาณ 4 กิโลอะค่ะ น้องแมว น้องแมวก็ ค่อนข้างอ้วนค่ะ เขาค่อนข้างแบบ กิน กินแซ่บอยู่เหมือนกันนะคะ แล้วเขาก็ คราวนี้ก็ เขาก็เหมือนมาดม ๆ น้องหมาอะค่ะ แล้วเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้น แล้วน้องหมาเขา ก็โตขึ้นเรื่อย ๆ ใช่ไหมคะ น้องหมาเขาก็ไปหาน้องแมว น้องแมวที่เป็นเจ้าบ้านนี่แหละค่ะ แล้วเขาก็ ดม แล้วเขาก็เหมือนอยากเล่น แต่แมวไม่อยากเล่น
อืม ค่ะ เออ อืม ค่ะ ว้าว โอ้ อืม อือ ๆ ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม แมว แมวยังแบบว่า ดูเชิงอยู่ อะไรงี้ ใช่ไหม? ฉันเป็นเจ้าบ้านนะ
ใช่ คือ ไม่ประมาณดูเชิงอะค่ะ เหมือนเขาไม่ได้สนใจใครอะค่ะ เจ้าของเขาก็ไม่สนใจอะค่ะ น้องแมวตัวเนี้ย เขาจะแบบอินดี้แบบเหมือนให้พูดว่า Introvert ก็ได้นะคะ เหมือนเขาจะแบบว่า ฉันมีโซนของฉัน ฉัน ฉันอยากเล่น เดี๋ยวฉันเดินไปหาเธอเอง ตอนเนี้ยฉันไม่ได้อยากเล่น อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ใช่
อ๋อ อืม อืม <chuckles> อ๋อ อืม อา มีโลกส่วนตัวสูง
โอ้ ค สูงมากเลยค่ะ แล้วคราวนี้น้องหมาเขา ก็เหมือนแบบ เขาก็ชอบเล่นด้วย เขาก็อยากเล่นด้วย ด้วยความที่ขี้เล่นของหมาอะค่ะ แต่น้องแมวไม่เล่นด้วย แล้วน้องหมา เขาก็เลยถอนหายใจ แล้วเขาก็เดินไปเล่นกับ คู่ของเขาอะค่ะ
อืม ค่ะ อืม ก็คือ เออ ปะ ก็ไปเล่นกับ กับหมาอีกตัวหนึ่ง ด้วยกัน